Allora, parlando di abbigliamento, ma c'è, uhm, un capo o uno stile in generale che ti fa ves sentire veramente a tuo agio in fatto di vestiti?
Allora, io ehm, sì, ci sono le cose che le cose che mi piacciono di più in assoluto sono le cose oversize perché, uhm, non comodità assoluta, ma anche ma anche le cose eleganti possono essere oversize, l'importante è che siano comode, perché a me non piacciono le cose attillate, le detesto. Quindi i pantaloni stretti posso mettere i leggins oppure non so, de dei pantaloni elastici, l'importante è che non siano, uhm, stretti, perché è una cosa proprio che non mi piace assolutamente avere addosso roba stretta.
Ah, okay, quindi comodità. <chuckles> Mh-mh. Ah okay. Quindi i leggins però di solito sono un po' attillati, ma, uhm, li preferisci per il tessu okay, quindi è il proprio il fatto di non sentirti chiusa o ehm mh-mh.
Sono attillati ma sono elastici. Esatto, e poi comunque, ehm, il fatto ecco per esempio i jeans, ed è una cosa che non non sopporto, quindi diciamo in generale, i pantaloni larghi, ehm, mi piacciono le giacche da uomo, mi piacciono
Mh-mh. Ah, quindi, scusami, i pantaloni larghi non jeans, giusto, i jeans proprio in generale non ti piacciono, mh-mh.
No, non jeans, assolutamente, mi piacciono i pantaloni di velluto, i pantaloni di panno, il velluto mi piace tantissimo è un must have nel mio armadio il velluto in assoluto, gon sì, sì gonne v ehm, pantaloni e giacche di velluto mi piacciono tantissimo, ho le mie giacche preferite, tipo una giacca verde che mi hanno regalato, che viene proprio dall'Irlanda, che è un verde bellissimo; sì solo che è un po' usurata però mi piace lo stesso quindi me la metto comunque, mhmm, diciamo che non seguo non seguo la moda perché m mi piace vestirmi come mi sento io, e e cambio stile, ho cambiato tan tante volte stile.
Ah, okay. Ah bene, quindi ne hai tanti, mh-mh. Ah bello! Mh-mh. Mh-mh. Ah. Okay, quindi ne hai tanti di stili. Invece prima mi stavi parlando del colore della giacca, no, quindi anche i colori alcuni colori ti fanno sentire più a tuo agio rispetto ad altri, ad esempio quali?
Sì, sì, sì, sì, sì, allora d'estate, ehm, io uso i colori chiari, molto f molto di frequente, e invece dall'autunno alla primavera, prim in parte primavera compresa, uso più colori scuri, quindi il nero è il colore che prediligo in assoluto
Mh-mh. Ah, diciamo che il nero sta bene con tutte le stagioni. <chuckles>
Il nero è sempre il bellissimo, io adoro il nero da sempre, e poi c'è il verde che mi piace molto, il viola, e anche ogni tanto il beige, uhm, anche il rosa antico
<chuckles> Mh-mh. E quindi comunque ce ne sono tanti di colori, no, non è che ti limiti a quei 2,3 colori.
Sì b diciamo quelli scuri, però, sono più spesso utilizzati, cioè ce ne ho di più, nel mio armadio ho più spesso colori scuri, ecco.
Mh. Ma perché riesci ad abbinarli meglio, oppure perché pensi che stiano, ad esempio, meglio con il tuo incarnato
Potrebbe essere anche una cosa psicologica, cioè <chuckles> il mio incarnato io io ho i capelli chiari, e ho la pelle chiara, e e sono un po' magretta quindi, s faccio lo cioè faccio l'effetto un po' tipo Morticia, ecco, diciamo e questo un po' mi piace, perché ho un trascorso un pochino sì mi ho un trascorso da dark e quindi mi piace il fatto di o mantenere, ovviamente non sono una ragazzina, quindi non mi posso vestì da punk con la cresta in testa, insomma, queste cose qua; però mi piacciono, pre esempio le giacche corte e lucide, anche un po' over naturalmente, ehm, però ecco, mhmm, ci ci sono proprio degli delle degli outfit che per me sono proprio la comodità totale, quindi sono: scarpe basse stringate tipo
Mh, come mai? Mh-mh. Ah. E ti piace l'effetto Morticia? Bene. <chuckles> Ah, va bene. Mh-mh. Mh, certo. Okay, quindi niente tacchi?
No, no, no, non ne ho bisogno, non li metto, sono scomodi, poi sono alta che mi frega, non non c'ho biso no ma non li ho mai portati, però ci sono ci sono delle sc eh, d'estate tipo le scarpe con la di corda le metto, d'inverno se devo andare a teatro cioè solo in alcune occasioni i tacchi, riconosco che sono necessari, no, per certi
Ah, bene, <chuckles> giusto. Mh-mh. Ah, quindi hai qualche scarpa col tacco nel tuo armadio.
Sì, sì ho degli stivaletti col tacco e delle scarpe, ehm, un paio di scarpe in particolari altissime, che ho messo una volta e probabilmente non le metterò mai più. Stanno lì comunque le tengo non si sa mai, insomma.
Mh-mh. Mh. È per le occasioni speciali diciamo, almeno, ehm, hai un paio di scarpe per ogni occasione.
Sì, magari esatto! Ecco, esatto dovessi andare che ne so mhmm, per esempio sono andata l'altra sera a una première, non mi sono vestita elegante perché non m'andava, e capita pure questo però, e in effetti potevo vestirmi anche un po' elegante, però poi ho pensato: "Ma perché devo vest" cioè, se mi va mi vesto elegante no non è necessariamente il contesto che mi obbliga, capito, devo stare anche nel mood giusto.
Mh-mh. Mh-mh. Ah, è interessante questo, perché infatti, ehm, <smacks lips> c'è un'altra domanda che può partire da da quest'argomento, quindi per te, ehm, essere a tuo agio è più importante rispetto a, diciamo, rispettare determinati standard che il contesto porta con sé: quindi ad esempio, una serata un po' più elegante, tu prediligi magari la comodità rispetto all'eleganza? Mh-mh.
Sì. Eh. Assolutamente, assolutamente. Per esempio, mi capita spesso d'andare all'auditorium, e m'è capitato di dover fare delle interviste, delle riprese, ehm, durante lo spettacolo, durante il concerto, lì ovviamente io mi vesto comoda, perché devo stare co' la videocamera, devo devo fare delle
Bello. Mh-mh. Ah bene. Però perché lì si tratta, magari anche di lavoro, quindi una persona quando lavora tende a s stare diciamo anche un po' più comoda invece, se si parla di, ehm, serate proprio, magari si esce con gli amici, con im i risp compagni, ehm, non so, lì invece siamo mh.
Sì, sì, sì. Più co beh certo. Mhmm, serate Sì. Dipende sempre, dipende come sto, perché magari ho preso l'impegno e non mi andava, e quindi se non mi va di uscire, e devo uscire per forza, mi vesto come mi pare. Lì è una sorta di sciopero che faccio nei confronti della situazione. E poi invece, se se sì, invece se sto se sto proprio bene, che mi va di uscire, che sono contenta, vado a vedere un bello spettacolo che mi piace, e sto a mille, allora lì sì, ci impiego un bel po' di tempo a scegliere l' outfit, a scegliere la giacca, a scegliere la gonna, per esempio
Mh-mh. Eh! È interessante. <chuckles> Mh-mh. Però sempre, magari, qualcosa di comodo oppure, ehm okay, okay quindi as a prescindere dal tuo stato d'animo, ehm, s prediligi sempre la la comodità.
Sempre comodo, sempre comodo, sempre A prescindere. Posso sopportare, guarda, le g ho delle bellissime gonne lunghe, eleganti di tulle, di di taffetà, insomma di tessuti pregiati, ehm, e che hanno la vita ovviamente avvitata, hanno la vita stretta, quella okay, posso sopportarlo, la vita, però i fianchi la la maglia sopra magari attillata, stretta, no, così cioè tutto stretto muoio, muoio proprio. <chuckles>
Mh-mh. Ah, okay. Mh. Okay, e invece quando si parla, magari, di ad esempio d'estate, può essere più semplice vestirsi oversize, perché ci si mette magari soltanto 1 strato, ehm, sia di maglietta, sia di pantaloni; invece d'inverno, può essere un po' più complicato, anche magari, ehm, dipende molto da in che zona si sta, quanto freddo fa; e se fa tanto freddo in inverno, tu ti vesti a strati, oppure tendi, magari, a metterti sempre cose oversize e cappotti un po' più importanti, invece di canottiere, magliette, cosa preferisci d'inverno?
Assolutamente. Certo. Sì. Eh certo. No, non porto né canottiere, né magliette assolutamente. Io metto metto al limite posso mettere una maglietta carina sotto, che se fa caldo in un luogo chiuso posso togliermi il maglione, quindi sì, in quel caso ecco le magliette diciamo che stanno a contatto con la pelle possono anche essere un po' strettine, comode, naturalmente dei tessuti comodi però, elasticizzati; e poi però la fortuna del la fortuna dell'inverno è il cappotto, cioè tu puoi uscire anche vestita malissimo sotto, magari c'hai un bellissimo cappotto no è vero, io ho per esempio un bellissimo cappotto, bellissimo, che tra l'altro mi ha regalato una mia amica, ma di una marca fighissima, e che è lungo fino ai piedi, ed è una taglia che a lei non andava ehm, e questo cappotto è fantastico sì perché sotto posso pure stare in pigiama che mi frega, però questo è lungo, capito, con con una bellissima cinta. Quand'è così esci non so, devo uscire, ehm, devo andare a farmi un aperitivo all'aperto, che mi frega come esatto, con che uhm, posso essere vestita no o non devo sfoggiare niente. Ma poi ecco, lo sfoggio non fa parte del mio carattere, questo è f sì.
Ah okay. Mh, chiaro. Mh, mh-mh. <chuckles> Certo, sì, sì. <chuckles> Mh-mh. Quindi copre tutto l' outfit. <chuckles> Beh giusto! Sì, o magari si va a fare la spesa, cose diciamo dove non bisogna mh-mh. Eh, certo. Mh, eh, infatti, mhmm, ehm, prima anche quando mi hai parlato di colori, mi hai detto colori sempre un po' hai sempre detto colori, mhmm, alcuni anche allegri, però la maggior parte, mhmm, scuri così, quindi non sei una persona a cui piace particolarmente dare nell'occhio, anche per quanto riguarda proprio okay, okay.
Assolutamente no. Cioè, ehm, capita comunque che d io dia nell'occhio, perché io penso comunque c che non mi vesto in maniera proprio anonima. Ma non per i colori, per le cose che indosso, poi per le borse, per le sciarpe, io c'ho sempre un po' di accessori vistosi, però non non li metto sempre, ovviamente se vado a fare la spesa non mi metto la collana super vistosa con le perlone, oppure con le pietre colorate; però, ehm, o e poi amo i cappelli, mi piacciono tantissimo i cappelli, ehm, per esempio, ecco
Okay. Mh-mh. Eh, certo. Beh, anche i cappelli aggiungono molto all' outfit e mh-mh.
Esatto. Io penso che sia una cosa fondamentale in realtà l'accessorio fa tantissimo, fa tantissimo. Perché un vestito che è molto carino, sì, ma potrebbe anche essere anonimo ma ci metti una bella cinta, una sciarpa interessante, una collana vistosa e delle belle scarpe, eh, cioè un vestito nero, diventa una cosa che puoi giocarti in qualsiasi occasione, eh.
Mh-mh. Mh. Chiaro, quindi tu preferisci, magari, rendere interessanti i gli outfit non attraverso le fantasie, o i colori, ma soprattutto attraverso, ehm, l'aggiunta di accessori. Mh-mh. Bene, almeno così ti ehm, è una cosa molto originale, perché nessun altro si veste come te, perché è difficile che una persona diversa da te scelga gli stessi accessori proprio. Mh-mh.
Esatto, gli accessori. Ma sì è un jolly, no? È impossibile. Assolutamente. No, ma poi anche i pantaloni, io porto dei pantaloni che sono 2, 3 taglie più della mia. Mi piacciono capito? Mi piacciono proprio, ehm
Ah. <chuckles>
per esempio mi piace moltissimo lo stile di un'attrice, che io ho amato tantissimo, e mi è dispiaciuto tantissimo che è venuta a mancare poco tempo fa, che è Diane Keaton, e quello è ecco, quello è il mio stile, proprio quello è il mio stile perfetto, proprio lo stile di eo di "Io e Annie", sì, sì. <chuckles>
Mh-mh. Ah, e infatti partendo da Mh-mh, da questa da questa tua affermazione, ehm, c'è un'ultima domanda che che ti vorrei fare: il lo stile che che hai adesso, che hai acquisito, che ormai hai fatto tuo, è nato da qualcosa, hai avuto altri modelli, oltre appunto a questa attrice, non so, in famiglia, dagli amici, oppure è un qualcosa che proprio e e quanto ci hai messo anche a a creare questo stile, e a generarlo, e a farla arrivare a quello che è oggi?
Mhmm, no. Beh, ehm, inizialmente ero beh, di diciamo che da ragazza, quando ero più giovane, ero molto confusa, quindi cambiavo stile in continuazione. A volte mi son vestita molto fricchettona d'estate, con i vestiti sai, quelli indiani, con gli specchietti, cuori, eccetera, molto molto in molto indiana ecco, c'ho un sacco di cose indiane. Quelle non c'ho più niente di quello, non non lo metterei mai d'estate una cosa del genere, l'ho messa per un periodo sì, però poi mi sono ritrovata.
Mh. Mh-mh. Sì, sì chiaro. Ah, hai cambiato completamente. Ma ma in adolescenza è anche normale, cambiare molto spesso stile, mh-mh.
Sì esatto, esatto, esatto, e p magari ecco, da un anno all'altro, io mi ritrovavo veramente a dare via tutto, cioè ci son stati periodi in cui io i vestiti e se adesso tornassi indietro, io mi ricordo di cose che ho dato via, che in effetti mi sarebbero piaciute adesso, magari. Sì, sì, sì, però no, ritornando alla domanda che m'hai fatto, io mi sono ri cioè, mi sono ritrovata nello stile di questa attrice, che mi piace tantissimo, perché è fuori dall'ordinario totalmente, perché poi mi piacciono io ho sempre messo le giacche di mio padre, per esempio mi ricordo che aveva una giacca bellissima, del suo matrimonio, una giacca proprio una giacca da sera nera, bellissima, che io ho portato tantissimo sì assolutamente, assolutamente.
Mh-mh. Ah, eh peccato. <giggles> Mh-mh. Ah, okay. Quindi ti piace anche mischiare, i vari stili, proprio per creartene uno tutto tuo, e originale fuori dagli schemi?
Sì. Sì, perché mi piace, mi piace cioè se io vedo una cosa, è come un colpo di fulmine, è come vedere, non so, un quadro che ti piace. Vedere un vestito è un po' un dev'essè un po' un colpo di fulmine secondo me. Cioè ti deve te lo devi ved no, te lo devi vedere addosso, ecco questo sì. Al di là della moda, che, mhmm, per carità, non non è proprio una cosa che mi influenza assolutamente.
Mh-mh. Mh, non ci si deve pensare troppo. <chuckles> Mh, certo. Addosso magari, sia per il fatto uhm, per il fattore estetico, ma anche per il fattore di comodità, perché come mi hai detto ti importa molto anche del tipo di tessuto, di come, eh, lo senti sulla pelle eh, mh-mh.
Sì certo. Assolutamente. Certo, assolutamente.
Mh, beh, ehm, è interessante vedere che, comunque ci sono diciamo che lo stile è molto personale, quindi è vs è bello vedere lo stile, ehm, diciamo ov di una persona che è molto diverso rispetto agli altri, quindi è sempre interessante fare, diciamo, fa fare argomenti di questo tipo.
Certo. E poi l'espressione di una di un del carattere no, quindi ecco.
Certo. Sì, sì, sì, eh, e quindi ti ringrazio molto per questa chiacchierata
Anch'io guarda, mi ha mi ha fatto veramente piacere, veramente, a presto.
Beh a presto.